Totoo, totoo.
Ayan 'yong mahirap na parang kapag ka ano hihingi ng pabor eh, ipapaalala pa sayo 'yong nahiram mo 'yong mga panahong ano pero s'yempre.
Totoo. Oo. 'Yong mahirap bayaran. <chuckles>
Oo, ayon 'yong mahirap baya bayaran, pero ayan um, sana lahat ng tao eh, natututo sa ganyan na parang s'yempre lahat tayo gusto natin na una makaahon pero wala sino ba naman ang tao na walang utang 'di ba? Ah, kahit ang mga businessman may utang. <laughs>
Oo. M Oo, Totoo, totoo oh, pero ano naman ano ang paraan mo para maka-iwas sa pagpapa-utang na sobra ang singil o sa utang na hindi kayang bayaran?
Para makaiwas, ang ano nga ayon mag-iipon o pipikit na lang pipikit eh, parang oo parang i ah, ipapa-alala mo ulit sa sarili mo na parang ayaw mo na ayaw mo na naman ba ng peace of mind nganyan, gusto mo na naman ba ng stress? Ayan baka ano baka baka sa susunod 'n'yan maloka ka na, di mo na alam kung sa kapupulutin ganyan, disiplina siguro ayan para makaiwas ka sa mga ganyang bagay, ikaw ba? Mhm, oo tama.
Mhm, totoo. Totoo. Mm. Oo. Mm. Totoo. Oo. Sa'kin naman 'yong ano, panatilihing simple 'yong mga mata, 'tsaka maging kuntento. 'Yong 'wag muna tayong maghangad ng 'yon nga ah, mararang marangyang buhay or kaya ng mga magagandang damit, mga mamahaling, ah, damit or bag, para makaiwas na din sa utang, kung meron pa naman maisusuot at magagamit 'yon na lang muna.
Mhm. Oo. Tama, maayos kung maayos pa naman eh 'di ba, why not? <laughs> 'di ba.
Oo, madami akong natutunan ngayon sa usapan natin, sa kwentuhan natin. Oo.
Oy ako din, salamat ng marami sayo, mag-iingat ka palagi. Paalam sayo.
Mara oo, maraming salamat din, paalam.